Mmm, keren keren keren.
Terus, eee, selama 7 hari, 7 malam, itu tuh rumah itu yang kecil di rumah itu yang menjunjung tinggi di tengah-tengah rumah itu, harus dikelili harus kayak di kelilingi oleh orang yang membacakan doa-doa, gitu.
Itu nonstop maksudnya tuh Kak? Mmm. Yang malam berlanjut terus tanpa terputus gitu? Wow.
Betul nonstop, jadi misalnya kalau pas ha Betul betul, siang malam mereka, eee, berlanjut terus dan, eee, salah satunya itu kalau pas hari pertama itu semuanya jadi misalnya nih yang membacakan doa dari, eee, apa, kakek-kakek atau sesepuh di sana tuh ada 7 orang gitu, nah pas hari pertama itu 7 orangnya akan membacakan dari pukul 6.00 sorean sampai pukul eee, besok pagi gitu, jadi bertujuh itu bakal memutari si tempat be a apa tempat rumah adat itu mhm, selama 7 hari. Nah nanti di hari ke-2, ke-3, ke-4, ke-5 dan seterusnya itu bergantian gitu biar mungkin gak capek juga dan menjaga, eee, apa stamina ya gitu. Nah dalam mhm?
Heeh. Rumahnya itu tadi ya. Heeh heeh heeh. Itu tadi maksudnya, eee, mereka itu kan nonstop tuh yang melaksanakan ritualnya, itu mereka bergantian atau orangnya itu-itu aja tuh? Aku masih belum kebayang. Oh bergantian ya.
Betul betul. Bergantian. Betul betul jadi misalnya nih ada orang A, B, C gitu nah hari Sabtu tuh A, B, C semuanya ikutan me me mengitari si rumah adat itu kan, nah nanti di hari ke-2 itu mungkin A aja, terus hari ke-3 B aja, gitu jadi memang bergantian atau sistematisnya tuh berbeda-beda sih selama aku sering ikut es pesta adat baru itu gitu. Nah <clears throat>
Heeh. Heeh. Oh ya ya ya. Oh gitu. Mhm, aku kiranya tadi ada semacam ritual yang membuat mereka itu tahan gitu. Kita kan enggak tahu ya kekuatan ini mistisnya barangkali gitu, enggak ya?
Oh nggak nggak, nggak ada nggak ada. Nggak ada kan, eee itu ada sih mungkin, tapi itu nanti aku ceritain di tengah-tengah aja gitu kan. Eee, jadi yang ke-2 itu, terus buat keluarga-keluarga yang datang yang memang tidak bertugas seperti mengitari itu, nanti kita nonton. Awal-awal tuh pukul 8.00 itu kita nanti nonton, nontonin orang membaca doa dan, eee, ada yang menabuh drum juga, drum, eee, Dayaknya itu. Nah, nanti habis setelah itu kita boleh makan, disediakan makan gitu. Dan ini salah satu hal yang membuat aku sangat jatuh cinta sekali dengan, eee, kebudayaan Dayak adalah mereka tuh sangat menghormati kepercayaan, eee, orang lain, Kak.
Oke oke oke oke, terus gimana? Heeh. Apa itu?